Sim, mas, eh, no final de semana, né, você não trabalha, né né, você não vai pessoalmente, né, fisicamente n ao trabalho, você trabalha home office. E e esse trabalho home office você consegue fazer ele um pouquinho, tal, porque você e e no final do do que que você faz durante o dia, assim, no sábado? Você consegue um tempo mais livre? Você consegue colocar algum momento, ali, de lazer de, né, alguma coisa na sua
Consigo. As assim, eu não tenho colocado tanto e aí, se você tiver algumas dicas do que eu posso fazer, seria legal. Mas eu tenho ficado, assim, como até que eu falei que, ah, às vezes eu dependo dos outros, aí eu faço assim, eu num sábado eu meio que acordo um pouquinho mais tarde, né, e aí eu vou pra academia, eu sei lá, vou umas 8h, 9h pra academia. Eu gosto muito de fazer academia de segunda a sábado, aí domingo eu faço só um cardio.
Uhum. Uhum. Sim. Sim, legal.
Aí é. Aí eu vou, volto da academia umas 10h, aí eu tento ir para o meu freelancer um pouquinho. Aí meio dia eu paro, como, e <chuckles> volto para o freelancer e vejo se tem alguém ali pra estar trabalhando comigo, se não tiver, eu fico com o tempo meio livre, assim, sem se ter o que fazer. E de noite, no sábado e no domingo, eu sempre deixo livre. Eu só não sei, assim, f o que fazer, porque eu tenho trabalhado tanto que quando eu paro de trabalhar, no sábado e domingo, eu já tenho percebido que eu tenho ficado conectado demais. Tipo, eu só falo do trabalho, aí ou então eu pego o <chuckles> celular, vou pra What grupo de WhatsApp ficar falando do trabalho e ficar <chuckles> olhando redes sociais, e acaba que esse tempo, assim, pra dar uma, tipo, descarregada, eu não tô tendo, sabe.
Entendi. Uhum. Uhum. É, aham, você fica <laughs> Do WhatsApp. Exa É. Uhum. Sim. Olha, seria interessante primeiro, né, pelo que você falou aí, você, eh, você não tá tendo qualidade, né, de de o que que fazer, ali. É qualidade, né. Aham.
Isso, eu acho que a palavra é essa. Às vezes eu tenho até o tempo, mas eu não tenho essa qualidade do que fazer. Sim.
É, então, primeiro eu acho que, eh, você tem você tem você é casado, tem esposa, tem namorada, tem uma vida, assim, eh eh, né, de de um relacionamento? Porque é importante, às vezes, né.
Tenho. Eu sou casado, mas não tenho filho.